Kesinlikle ediyor. Hiçbir zaman da bitecek bir arkadaşlığım yok diyebilirim. Eee, hiçbir zaman o arkadaşlıklarım bitmez çünkü, üüü, çocukluk arkadaşlarıyız. Eee, yani bebeklikten beri arkadaşız. Hep aynı, hani, ortamımız oldu. Evet onlar farklı okula gitti. Ben farklı okula gittim. Ama her ortak noktada hepimiz, eee, aynı dur aynı tarzdayız. Yani ben mesela ülkeye geri döndüğümde yine birleşiriz. Eee, onun haricinde şöyle söyleyebilirim, hani bir laf vardır, bir lisan, bir insan, iki lisan, iki nis insan gibi. Gerçekten de öyle. Ben 3 dilde de çok farklı bir i insan görüyorum kendimde. Şimdi <swallows> Türkçe'de çok farklıyım, çok espritüel, çok sosyal, eee, bir çocuğum. Hani arkadaşlarım açısından olsun, konuşma açısından olsun. İngilizce'de onun biraz daha aş altı diyebilirim. Çünkü ben hani şeye inanan bir kişiyim. <smacks lips> Ne kadar İngilizce bilirsem bileyim yü inan istesem %100 bileyim. O espri bana geçmiyor ya. Hani bana ne kadar espri yaparsa yapsın, geç Türkiye'deki gibi geçmiyor yani. Hiçbir zaman sevemeyeceğim.
Ah, ne güzel. A, <chuckles> evet. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Mizah. Evet ya, mizah değişiyor aslında, eee, yani mizahın stili de değişiyor, hı hı.
Eee, kesinlikle. <smacks lips> Evet ama hani, eee, eee, eee, hani istesem hani İngilizceyi çok iyi bilmek, yani bils bildiğimi düşünsem bile yani zorunluluktan olduğunu düşünüyorum, yani o kişiyle konuşmayı ve Türkçe, hani Türkçe benim için çok önemli bir yerde. Lehçede de şöyle, Lehçede İngilizceden daha, eee, çok seviyorum şu anda. Çünkü onu hep kullanıyorum. Eee, o ana dili olan kişilerle kullandığım için olabilir. Belki İngilizceyi ana dili olan kişilerle kullanmadığım için de böyle düşünüyor olabilirim. Tabii ki bu farklılık. Aynı zamanda Almanca da öğreniyorum şu an. Eee dö yeni bir bebek gibi 4. bir <chuckles> dil geliyor oraya.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Hımm, değişir. Evet. A! başarılar dilerim, evet. Ne güzel, evet. Yani.
Evet ama isteyerek öğrenmiyorum ayrıca Almancayı. Sadece iş yerinde ekstra maaş alabilmek için öğrendiğim bir dil. Çok da çok da evet, eee, şey yapmıyorum, ımm, kasmıyorum ya.
He. A, biraz daha Hı hı. Anladım, anladım umarım güzel bir, eee, yine dil süreci olur senin için. Çünkü insanlar gerçekten dil öğrenirken, eee, yani bu arada bu konunun ne kadar hani senin de için temel bir konu olduğunu anlıyorum, ki çok anlaşılır bir yerde, eee, çünkü aslında biraz daha çevreni sormuştum, ç eee, yine hani, eee, laf dönüp dolanıp, eee, dil konusuna geldi. Çok, eee, evet, ağırlığı, eee, çünkü çok fazla aslında insan hayatında. Dediğin gibi karakterin değişiyor, eee, belki mizah anlayışın değişiyor, ken belki ses tonun bile değişiyor, eee, büyük ihtimalle, bilmiyorum ona dikkat ettin mi ama, eee, insanların ses tonu da, eee, değişiyor olabilir. Evet, aynen, emm, ve hatta, eee, bazen şöyle bir şey de olabiliyor, eee, kendi yakın çevren, eee, senin bu, eee, hani kendini yapılandırdığın bu şeylerle görünce de tekrar şaşırabiliyorlar böyle bir geri dönüş aldın mı ailenden ya da yakın çevrenden?
Hı hı. Dile geliyor evet. yüzde yüz <chuckles> Etmedim öy Büyük ihtimal oluyordur. Hı hı.

Evet, aslında Napolyon nası o eee, o sözü, eee, bir yerlere yazıp bugünlere getirdiyse bence senin de bu sözün bir yerlere <chuckles> ulaşmalı ileride çünkü, eee, bu süreci yaşayan bir sürü insan oluyor böyle zorluklarla karşılaşılan. Eee, ki göç durumları, eee, dünya zaten aslında böyle bir yere de gid gidiyor, insanlar dünya vatandaşlığına doğru da, eee, gidebiliyor böyle gö göç süreçleriyle. Eee, his olarak bile böyle olabilir yani, hani, bürokraside belki bir karşılığı olmasa da. Emm, peki, son olarak, eee, şimdi geriye dönüp baktığında, eee, yine aynı kararı alır mıydın? Bu ilk sorum. Evet, hayır, eee, lıı, cevap olacak biraz ama, eee, bir de 2'nci sorum olarak, hani, eee, tavsiye verecek olsan, eee, çok net bir yerden ne söylerdin? Sanki o 5 yılın verdiği, eee, bir bilgelik de var, eee, şu an 5 yıl önceki kendine ne söylerdin bir de?
Olabilir, doğru. Hı hı. Tabii. Hı hı, hı hı. Tabii. Hı hı. Evet, evet. Hımm. Derdim ki: "Zorlukla savaşma, onu tanı." derdim. Çünkü o tanışma seni büyütüyor. <chuckles> "Ayrılmak, kaybetmek değilmiş. Bazen yeniden doğmakmış." derdim ve o süreçte
Ha ha, evet. <chuckles> Senin bu sözler bir yere yazılsın ya, gerçekten. <chuckles>
<chuckles> Yani, aslında, hani, o yalnızlıkla yalnız çok da yalnız kalmadım bu arada. Yani şu an yalnız gibi kendimi böyle melankolik bir hâle getirdim ama çok yalnız değildim aslında. Çok fazla flörtlerim de oldu burada yani. Öyle de bir ortamım oldu. <chuckles> Arkadaşlarım da çok oldu yani ben cidden, hani, sosyal bir insan olduğum için öyle düşünüyorum ama ş şey sadece şehir açısından ve, hani, özlem açısından onları söyledim. <chuckles>
Yok, aslında daha net bir şey anlaşılıyor. Hı hı. Ah ya, onları da konuşsaydık. <chuckles> Evet. Hımm. Evet, evet. Yo, çok iyi anlıyorum aslında .Eee, İngilizcede de ayrılıyor ya, yalnız olmak ve tek başına olmak daha farklı. Biri daha böyle romantik bir anlama gelebiliyor. <chuckles> Çok teşekkür ederim, çok keyifliydi benim için bu sohbet.
Doğru. Evet. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.